E no fundo quando chegou tudo, ornou para o Halloween, ou você foi botar e tipo, hum, não ficou muito legal?
Não, daí eu vesti tudo, descemos para o Halloween, e as pessoas me paravam na rua para elogiar.
Olha só, olha só, tem realmente você tem um domzinho aí pra pra moda.
Uhum. E eu fiquei me achando, eu não vou mentir, eu fiquei me achando porque, eh e até tentei convencer o meu namorado, eu falei assim pra ele: "Olha, eu estou vestido de sereia, inspirado em Versace e você podia ir de marinheiro, inspirado em uma outra, hã, marca que agora eu esqueci o nome, quando eu lembrar eu te conto.
Claro. Aham. Tá bem, tá bem, sem problema.
E e ele não quis, ele foi de Ken. Assim, achei um absurdo.
Oh É, realmente não combinou, né. Que isso? Esse Ken aí sem Barbie do lado, aí não pode, né.
Poxa vida. É, eu achei um absurdo, mas tudo bem, tudo bem deixei ele fazer o rolê dele. Eh, <chuckles> hoje, inclusive, a fantasia de Ken dele está na minha casa. Hoje, inclusive, eu experimentei. Eh, depois quase não conseguia tirar, porque é um macacão, mas enfim, do do no final deu tudo certo. Eu estava indo pra aham.
<laughs> Tá certo também. <laughs> Sim, sim, sim. Ah, mas interessante, interessante, mas realmente podia ser marinheiro pô, o Ken ficou para o ano passado, passou o filme, o filme foi o ano passado, cara, né. Com certeza ia ficar muito top, que isso cara. E imagina mas, o ah, Jean-Paul Gaultier.
Podia, não podia ser marinheiro? Uhum. Jean-Paul Gaultier, o Jean-Paul Gaultier ele gosta muito dessa coisa náutica, sabe?
Do do náutico. É verdade, cara, você falou isso, eu lembrei.
É, e eu falei e eu e eu tentei montar 2 fantasias para o meu namorado, ele não deixou, ele disse que eu não estava sabendo compor as peças. Depois quando a gente desceu porque a gente estava lá pelas galerias mesmo. Quando a gente começou a andar na rua e as
Olha. Aham. Que ultraje cara, foi julgado mesmo.
e as pessoas começaram a me elogiar e falar assim: "Nossa" Teve uma uma menina gringa, ela ela botou a mão assim de cima a baixo e falou para mim: "I love it, I love it. <laughs> Enfim, mas foi foi bem legal. Então, eu acredito que, hã, eu também fui influenciado por redes sociais para esse look, por exemplo, porque eu conheci nas redes sociais o termo Genderbend.
<laughs> Slay.